Mmm, iya. Udah mulai terpapar dengan gadget sih Kak, jadi usianya tuh yang satu 8 tahun, satu 5 tahun Kak. Memang mereka ini ya paling mereka cuman nonton gadget buat, eee, YouTube Kids sih gitu kan dan hal-hal yang menstimulasi lainnya gitu. Tapi memang kalo liburan tuh mereka akan lupa dengan gadget Kak. Dan salah satu tujuan aku juga itu sih Kak. Tujuan aku juga ke situ, jadi biar dia main sama alam gitu ya, paling butuh gadget kalo malam doang menjelang tidur. Nah dia suka minta tuh Kak untuk nonton ya sekitar 1 jam lah sebelum akhirnya mereka tidur.
Oke, ya, bagus tuh ya. Iya. Oh, dibatasin juga waktu untuk ini ya me eee, lihat eee, atau pe main gadgetnya dibatasin juga? Ada waktunya?
Iya, betul, ada waktunya. Walaupun memang sebenernya nggak dibatasin pun mereka udah lupa ya Kak karena, mereka lebih milih untuk main di alam juga gitu.
Oh, bagus itu, heeh, menikmati alam. Ya kan ini kan, eee, maksudnya juga untuk melupakan gadget ya gitu sejenak, ka ya ada di situ misalkan pantai ya coba main-main pasir, eee, atau ya berendam kaki kayak gitu kan ya, bukannya ngelihat layar, heeh.
Bener. Nah. Betul betul betul. Kalo ada bener. Kalo ada kolam renang, anak aku pasti udah pasti seharian tuh nyebur Kak karena mereka suka banget berenang gitu. Jadi memang aku selalu usahakan cari penginapan yang minimal ada kolam renangnya mau mau itu di gunung ataupun di yah kalau di pantai kan mereka bisa berenang langsung di pantai ya, Kak, ya, jadi udah pasti tuh seharian. No gadget pasti.
Pantai udah, oke. Heeh, tapi le kan beda ya, <chuckles> beda di kolam renang sama di pantai, iya. Di laut nih maksudnya beda, heeh. Wah ini seru banget ini Kak, dengan obrolannya, bagaimana Kakak tuh melupakan gadget ya, walaupun nggak total tapi ya, cari inilah jeda sedikit gitu ya enggak terlalu terus-terusan dengan gadget dan membagi waktunya untuk keluarga.
Gitu. Bener bener. Mmm.